Ừm, mình đồng ý với cái việc đấy nhá, mình nghĩ là so với trước đây ấy, thì là mọi người gì rất là chú tâm và rất hay xem những cái video dài ấy. Mình thấy, ờ, thời xưa có những cái anh như là, kiểu, anh Toàn Shinoda, họ làm những cái vlog, những cái cái YouTube nó dài và có rất nhiều người xem và chú ý. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại ấy, mình thấy những cái dạng video dài đấy nó không còn phổ biến so với cả cái xu hướng và cái thị trường chung nữa, mà mọi người sẽ tập trung vào những cái dạng giải trí ngắn như là, kiểu, TikTok hay là Instagram Reels hơn. Họ sẽ thích những cái nội tung nó ngắn và nó, kiểu, nó hài hước đấy. Đó, chứ còn sẽ không không quá là ưa chuộng những cái nội dung dài mà có mang nhiều tính, kiểu, học thuật. Đấy, thì mình thấy là mọi người sẽ không thích những cái thứ đấy nữa.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác, mình đồng ý. Và theo bạn thì kỳ liệu chúng ta, kiểu, đó có đang, gọi là, tiêu thụ, ờ, giải trí một cách thụ động hơn không? Tức là bây giờ chúng ta chỉ cuộn cuộn xem theo những cái, gọi là, đề xuất thôi và thay vì chúng ta là chủ động, ừm, lựa chọn cái nội dung mà chúng ta muốn xem?
Ừm.

Chào bạn, không biết thì theo bạn thì cái mạng xã hội ngày nay nó đã thay đổi cách chúng ta tìm kiếm những cái nội dung giải trí như thế nào so với trước kia?
Ừm, thật ra thì so với trước kia thì mình cảm thấy là nó có rất ít những cái nền tảng mạng xã hội ấy. Kiểu, hồi xưa là nó cũng chỉ có một vài cái như mình thấy là có Facebook, Messenger. Đấy là cái hay hồi trước, lâu lâu nữa thì còn có, kiểu, mấy cái Yahoo. Thì, nói chung là, mình thấy so với trước đấy thì, ờ, nó rất là ít những cái nền tảng mạng xã hội khác nhau và thường thì nó sẽ là những cái bài viết, hoặc là những cái bài post ở trên những cái blog thôi. Còn cho tới thời điểm hiện tại ấy, mình thấy là, ờ, trung bình nhá, một cái người mà mình quan sát thì mình cảm thấy là họ sẽ dùng phải ít nhất là gần mười cái mạng xã hội khác nhau cho những cái mục cho những cái mục đích khác nhau. Như, kiểu là, Facebook thì có thể vào nhóm xong với đồng nghiệp, Instagram thì có thể cho những bạn bè thân thiết hay là, kiểu, TikTok là để chuyên để, kiểu, những cái nhu cầu giải trí, xem những cái video ngắn thôi, hay là YouTube thì có thể là thỉnh thoảng là để để xem ở lúc ăn cơm, đúng không? Cho nên là mình thấy là trong cái thời điểm hiện tại thì là có rất là nhiều những cái mạng xã hội khác nhau để cho mọi mọi người, kiểu, giải trí ấy.
Ừm hứm. Ừm, Facebook. Ừm. Đúng rồi, rất là ít. Ừm hứm. Ừm, ừm. 10, à, sao? Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Vậy thì không biết là theo bạn, ừm, bạn quan sát xung quanh, những người xung quanh bạn đi, thì bạn, ừm, theo bạn là đâu có nền tảng mạng xã hội mà có ảnh hưởng lớn nhất đến cái việc mà tiêu thụ giải trí hiện nay?
Ừm.

Ừm, mình thấy là ở thời điểm hiện tại ấy, thì đúng là mình thấy mọi người sẽ có xu hướng là thụ động hơn, tại vì gì? Họ cứ mở Facebook, mở Instagram, mở TikTok lên, thì sẽ sẽ có hàng tá những cái nội dung cái nó đập vào mắt họ, và, kiểu, một khi mà đã chìm sâu vào trong cái hố đấy rồi là cứ lướt lên lướt xuống, lướt mãi thôi, nó sẽ không dừng lại ấy. Nên mình thấy là thực sự thì nó cũng thêm một cái vấn đề nữa, đấy là gì? Hầu hết những người xung quanh mình ấy, thì cũng đều là mọi người đi làm thôi, có mỗi mình là mình vẫn đang để phải đi học thêm ấy, đi học thêm thạc sĩ. Thì cái câu chuyện là, ờ, mọi người đi làm như thế rồi, đi làm giờ hành chính rồi, mà bây giờ có thể những người mà, kiểu, kiếm tiền bây giờ, giờ hành chính có khi là không đủ ấy thế nên là sẽ có làm thêm những công việc buổi tối nữa, nên là hầu như là cái thời gian mà họ dành ra cho bản thân ấy, nó rất là ít. Vậy nên là mình thấy những cái người bạn đấy của mình họ chủ yếu là họ vào những cái nền tảng đấy để mục đích là để thuần giải trí, gọi là, cho não nó nghỉ ngơi thôi. Bởi vì họ đã phải làm việc quá là vất vả cả một cái ngày trời như thế rồi đấy, họ cũng không có nhu cầu mà, ờ, tìm kiếm thêm những cái cái nội dung giải trí nó cụ thể như nào nữa, họ chỉ, kiểu, ờ, bây giờ ném cái gì cho thì xem thôi, cũng không quan tâm nữa.
Ừm. Ừm, ừm Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, hành chính, đúng hông? Ừm hứm. Ừm. Ừm. Cần giải trí. Ừm hứm. À há. <chuckles> Ừm. À, ném gì sao thì xem thôi. À há. Đó, thì không biết là theo bạn cái, ơ, mạng xã hội bây giờ nó có tác động đến như thế nào đến, gọi là, đến các loại hình giải trí khác nhau? Có thể là bây giờ trong âm nhạc chẳng hạn đi, thì bạn có thấy là bây giờ mạng xã hội nó thay đổi cái cách mà bây giờ một cái người nghệ sĩ được phát hiện hay không? Bây giờ chẳng hạn một cái clip của một cái người nào đó hát hò này thôi, chẳng vô tình nó, kiểu, nó viral chuyện thì người ta trở nên nổi tiếng đồ chẳng hạn, kiểu như vậy.
Đúng Ừm nè. Ừm, đúng. Ừm, mình có đồng ý nhá. Bởi mình nghĩ là hồi xưa ấy ở trên ti vi có hay có những cái chương trình như là Giọng hát Việt hay là những cái chương trình tài năng khác để tìm kiếm những cái người ca sĩ, người nghệ sĩ đấy, nhưng mà bây giờ tại vì mọi người sử dụng TikTok và những cái nền tảng mạng xã hội đấy rất là nhiều ấy, nên đôi khi ấy, chỉ là gì? Chỉ là một cái đoạn, ờ, quay hát ngắn thôi nhưng mà nó được ghép, nó được edit với những cái nội dung nó rất là thú vị ấy, thì tự dưng nó bùng một phát, nó lại thành một cái trend và từ đấy thì cái người nghệ sĩ đấy nó sẽ được, ờ, gọi là, phát hiện và sẽ nổi tiếng hơn ấy. Mình có thể lấy luôn một cái ví dụ, đấy là có một cái em này, em ấy tên là em ấy là một ca sĩ nước ngoài người Mỹ, em ấy tên là Sombr hay sao ấy. Đó, mình nhớ là cái em này em ấy, ơ, có một cái cái coi cái bài hát nó rất là viral, nó rất là nổi tiếng, nó tên là gì nhỉ? "Back to be friends" thì đúng cái bài hát đấy thôi, em ấy không cần phải đi hết show này, show nọ để, kiểu, trình diễn hay quảng bá cái bài hát đấy, em ấy có ghi âm cái bài hát đấy ở trong studio rồi. Và sau đấy em mới cứ dùng đi dùng lại nó trong rất nhiều những cái v kiểu, clip TikTok khác nhau ấy, và đấy xong rồi tự dưng một cái, nó lại thành một cái xu hướng, thế là tất cả từ, kiểu, người nước ngoài xong người Việt Nam, mọi người ai cũng dùng cái đoạn nhạc đấy và tự dưng đùng một cái bây giờ cái cái cái em ca sĩ đấy rất là nổi tiếng, vừa mới trình diễn được cái chương trình ca nhạc nào đấy ấy, xong là cũng mới ra một album mới luôn.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm hứm. Ai, ai? À há, người Mỹ. À há, à há. Sao, sao? Ừm, ừm. Ừm. À há. <chuckles> Ghi âm. Ừm hứm, kiểu, Tiktok khác nhau. <chuckles> Ừm hứm. À ha.